Ừm, buổi sáng thì thường dậy là mình uống 1 ly ấm thôi, mình hông ăn gì hết, rồi mình tập xong rồi mình mới ăn sáng đó bạn.
Ừm. À, ô kê, rồi, mình hiểu rồi. Vậy thì bây giờ á để bắt đầu lại cái lịch tập như hồi trước á, thì bạn có thể bắt đầu nhỏ thôi. Thay vì bạn đặt mục tiêu á là tuần tập 7 ngày đi, thì bây giờ bạn đặt mục tiêu là 1, ừm, bây giờ bạn tập một có 1, 2 ngày, đúng hông? Thì bạn đặt cái mục tiêu là tuần này bạn tập 3 ngày là đã tốt lắm rồi. Đó, rồi sau đó á, bạn tập được 3 ngày 1 tuần rồi, thì, ờ, tuần sau bạn bắt đầu, ừm, tăng thời lượng của mỗi buổi hoặc là bạn tăng lên 4 ngày 1 tuần, ví dụ như vậy để bạn thấy là bạn có tiến độ. Chứ nếu như đùng một cái mà bạn để cái 7 ngày 1 tuần đi, rồi sang tuần sau mặc dù bạn có tiến bộ mà tập 3, 4, 5 ngày đó, nhưng mà cuối cùng bạn cứ cảm thấy hông đạt mục tiêu, trong khi á, chỉ cần bản thân bạn cố gắng và nỗ lực, ờ, tiến bộ hơn ngày hôm qua 1% là đã tốt lắm rồi, là 1 năm là được 365% rồi đó.
Ừ, ừ, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, hay nha, hay nha. Đúng đó, có thể là do mình đặt cho mình một cái mục tiêu nó quá là là, gọi là, sao ta, à, nó dày đặc á, tập mà tuần ngày nào cũng tập, ừm, rồi tập mà một lúc là 1,5 tiếng, 2 tiếng như vậy, cường độ nó cũng rất là cao, khiến cho cơ thể mình nó không c có đủ cái thời gian để phục hồi cái năng lượng, cho nên là mình lười là đúng á. Kiểu như, nó mệt quá cho nên khiến mình lười, thì bạn nói đúng, mình phải, à, chia nhỏ cái mục tiêu ra và từ từ mình tăng dần, tăng dần ha.
Ừm. Ừm, tham vọng, đúng hông? Tham vọng lớn. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đó.